Certo, não, isso é legal, já já vai te economizar um bocado de dinheiro, de euros e de reais, enfim. E e fora isso, assim, vocês conseguem fazer as refeições, assim, com a família, visitando porque outra coisa que também sairia, né, bem caro, eh eh, comida, né. Se se for comer fora ou passear muito, eh, tem como planejar, assim, fazer as refeições com a família, na casa dos sogros, talvez não ficar na casa de vocês por causa disso, porque senão vocês vão ter, né, eh, que cozinhar, enfim, pensando em em economizar aí alguma coisa, né.
Pois. Uhum. Uhum. Olha, é, em relação à comida também não preocupa porque, eh eh, minha sogra, ela cozinha muito bem, então, e, assim, da última vez que a gente foi lá, a gente também ficou na casa da minha sogra, e e olha, foi muito bom, a gente comeu lá. Eu fui pra casa da minha mãe algumas vezes também e aí, e, tipo, pra mim é muito bom, porque ela faz algumas comidas típicas lá que eu não encontrarei em canto nenhum, em restaurante nenhum de Salvador, mas eu encontro lá na casa de
Né, que delícia. Nem o é porque comida de mãe você não acha em canto nenhum além da casa da mãe, não é. <laughs>
Esqueça tudo, esqueça tudo. Então, assim, ó, o feijão de leite que eu amo, eh, que é uma típica de lá, e e eu assim, eu só encontrei em um lugar aqui em Portugal e que passa muito longe do feijão de leite de minha mãe. Ô, sauda
Sim. Que delícia. É. E o que que é feijão de leite? Eu não conheço, eu sou de São Paulo.
Então, olha só, eh, eu vou jogar aqui bem o básico. Eh eh, é o feijão, ele é batido com o leite de coco, se eu não me engano, e bate, bate no no no liquidificador, aí vem aquela calda toda, e aí você pode fazer de diversas maneiras, eh, joga ali no no arroz, e e ali bota um acompanhamento. Eu, eu eu gosto muito de feijão de feijão de leite com calabresa, porque eu amo agridoce.
Hum. Tá. Certo. Uh, é. Tá. Tá.